ふん、うん。
でもそう、「ようやくわかったか」って言われて。<chuckles>
<chuckles> それで何てお答えになったんですか？
いや、もう、「ははあ」ですよね。<laughs>
あ、あはああ、なるほど。あ、「おだいかさま、ははあ」みたいな、「将軍様、ははあ」ですね。え、それはだいぶ面白いエピソードですよね、国内なのに。あ、国内だからこそ面白さが感じられますよね、そういったことは。うん。
あ、はい。もう あ、もう、お代官様、はい。 <chuckles> ええ。 そうですね。ま、海外に行けばもちろん外国人ですし、あの、まあ、たまたま居合わせた場所で「Where are you from?」って言ってとから、こう会話が始まるっていうのはもちろん普通ですけど。
ええええ。 うん。 うんうん、そうですよね。
なんかこう顔をじっとそう見つめられてからオズオズと、まさかそうやって「ウェア、アーユーフロム？」が出てくるとはって。<chuckles>
うん。 うん。 うん。そうですよね。あの、あれですよね、もしかしたら、なかなかね、海外の旅行者の方に声をかけるっていうのは、勇気がいることかもしれないので、逆にそのおじ様の立場に立つと、結構頑張ったのかもしれないですよね。なんか想像すると。うん。
うん。 うんうん。 ああ、それ、そうですね。ちょうどなんか妻も同じぐようなことを言ってて、「いや、でもあのおじさんきっとそう、勇気を出して、あの、パッと思いつく言葉ん中でも頑張ってコミュニケーションを取ろうとしたんじゃないの？」って。
あら、本当ですか？ うん。 うん。 うん。そうですよね。だからこそね、そういうあの笑いとかエピソードも生まれてね、あの、おじさん頑張ってくれたということでね。うんうん。え、そううん。はい。
うん。 か。 そうなんですよ。 うん。 で、まあ、そこから会話にね、続くパターンだってありますし。東京とかだったら絶対そういうことはないですから。
うん。

そうですね。あの、僕も結構旅行が好きで、国内とか海外とかも色々と旅行行くんですよ。で、結婚してるので、だいたい妻と一緒に二人で出かけるんですけれども、いや、おここ最近で面白かった出来事と言ったらですね、あの、去年、1年前の5月ぐらいだったかな。四国を一周旅行で行ったんですよ。
うん。 あ うんうん。 ええ。 うん、いいですね。 はい。 ええ。 あ、一周されたんです。あの、外外側をぐるっと周ったんです？ええ、ね、素敵ですね。
はい、車でぐるっと。はいはい。高松空港に着いてレンタカーを借りて、で、そっからこう、愛媛の松山とか高知とか、あの辺りぐるっと、こう、周るっていう旅行をしてたんですね。
うん。 ええええ。 うんうん。 はい。うん。
うん。で、こんあの、僕たち国際結婚なので
あ、そうなんですね。ええええ。
ええ、こう、ま、見た目で言うと、ま、妻はほんとにもう、ぱつで、金髪の目も青でっていう、まあ、普通に日本にはいないような見た目なんですけど
うん、うん。 うんうんうん。
うん、なので、こう、行った先に行くと、結構妻に向かって、こう、あの「どこから来られたんですか？」とか
ああ、なんかそういう典型的なおしゃべりの始まりがどこに行ってもあるんですね。うんうん。
うん。 そう、そうなんすよ。 そう、典型的なそういうのが、ま、これまでやっぱ日本だとかなり多いんですね。で、ま、だいたい妻に向かって話してるから、基本的にぼうっと見てるんですけど、僕、普通に日本人なので、<laughs> 他人事で見てるんけど。
ええ。 うん。 <chuckles> じゃ、<giggles> 隣の人はどうどう思われてるんですかね？<giggles>
<laughs> まあ、純粋に興味を持って二人に声かけてるけど、まあ、目を引くのが多分妻なので
ああ、なるほどなるほど。そういうことなんですね。うん。
わ、でも、そう、その四国旅行ではちょっと予期せぬことが起こりまして